Bah, au début oui, j'ai commencé à à travailler. Je faisais du toilettage pour chien, je faisais les shampoings, heu, d'abord j'ai commencé par les shampoings et puis après j'ai fait du toilettage pour chien. Alors j'avais j'avais jamais de problème à trouver, heu, du travail, heu, mais ce qui
Ouais. Ah. Déjà ouais, tu t'es débrouillée bien pour ça quoi.
voilà je me débrouillais bien. Mais sinon oui. Mais sinon, heu, pour en revenir à à l'effet des 2 cultures, heu, je heu, bah, tout était différent. Par exemple, heu, je me souviens quand je suis, heu, arrivée, heu, j'allais au supermarché, d'abord les supermarchés étaient très grands et et tout était grand. Par exemple, heu, si j'achetais du lait c'est on n'achète pas 1 litre de lait là-bas, enfin on peut trouver le litre de lait, mais on voit les g les gallons de lait.
Malgré la langue. Ouais. Le plus commun, c'est les gallons? <chuckles>
Les ga les gallons de lait oui donc, heu, alors moi ça c'est à presque 4 litres.
C'est combien de litres ça? 4 litres, heu, dans une seule barquette? Ah oui d'accord, c'est pas pareil qu'en France effectivement.
Heu, oui presque, pas tout à fait mais presque 4 litres. Donc, heu
Ah ça a dû te paraître, heu, démesuré quand tu es arrivée.
Bah oui! Tout était, heu, énorme. Les rues, heu, surtout en Californie, heu, c'est pas comme à New York, les rues sont des a des g des avenues assez larges, heu, les voitures à cette époque étaient assez larges, maintenant bon c'est surtout les voitures japonaises qu'on voit, heu, elles sont un peu pareil, heu, dans le monde entier. Mais à l'époque, il y avait ces grosses voitures, heu, américaines-là, heu, tout était gros, les personnes! Heu, je me rappelle le lendemain je suis allée oui le lendemain de mon arrivée, je suis allée à Disneyland et heu, je me souviens que, heu, j'ai vu des des cas d'obésité, heu, que je n'avais jamais vu avant.
Eh oui. Ouais. Ouais c'est clair ça. Ah ouais? Oh génial. Ah ouais donc c'est ça non plus c'est pas un cliché pour le coup?
Ouais, c'était, heu bon mais ça, ça remonte à aux années aux années 80, hein, heu, maintenant, heu, où je suis, c'est comme c'est plus cosmopolitain, on voit des des gens, heu, heu, qui viennent de tous de différents pays, heu
Oui à à 40 ans du coup? Oui bien sûr. Ouais du monde des gens du monde entier et très différents de A à Z quoi?
Voi voilà et et les générations donc, heu
Et toi, tu aimes bien du coup ce choc de culture comme ça dans une même ville?

Bah, heu, aux États-Unis, heu, on loue toujours une chambre chez quelqu'un. C'est c'est t la colocation est très répandue aux États-Uni. Même avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est très répandu. Ils ont des des des des à l'époque il y avait des journaux où les gens mettaient des annonces pour, heu pour chercher des colocataires ou voilà donc, heu, on consultait ces journaux et puis c'est comme ça qu'on trouvait, heu, une colocation quelque part.
Ouais. Ah, par rapport au prix? Ah, oh d'accord. Ouais. Ah ouais, donc là les annonces de locataires, c'était dans les journaux carrément, incroyable. Ça a bien changé aujourd'hui.
Ah oui, heu, le l'in l'internet, heu, n'existait pas à l'époque, c'était les années 80.
Et oui et même pour voir du coup, heu enfin au moins communiquer avec ta famille, c'était compliqué du coup?
Ah oui, c'était compliqué parce que comme en plus, heu, je déménageais, heu, souvent, heu, j'avais pas toujours un téléphone à disposition, alors, heu, je pouvais rester, heu, 3-4 mois sans les contacter et moi je m'en rendais pas compte parce que j'étais un petit peu insouciante à l'époque. J'étais jeune, heu heu, je vadrouillais à droite à gauche, heu, alors je pensais pas au souci que, heu, ma famille, heu ouais et exactement oui. Je me rappelle même qu'une fois, heu heu, quand ap après, heu, leur avoir téléphoné après, heu, je sais pas 3 ou 4 mois, heu, sans contact, sans avoir eu contact avec eux, heu, j'ai eu mon père au téléphone, il me disait: «Oh là, là ta mère elle s'inquiète, elle était prête à contacter Interpol, heu, on pensait que quelque chose était arrivé». Alors il m'a fait un peu la morale, qu'il fallait pas rester sans longtemps, heu sans les contacter. Non après ça, heu, je les contactais au moins 1 fois par mois quand même.
Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, que ça pouvait causer et qu'ils pouvaient s'inquiéter ou ce genre de choses quoi. Mmh. Ouais. Ouh là. Et oui et après après ça tu l'as pas refait du coup?